Cũng đúng ha, kiểu như là mình có bằng cấp nhưng thực tế cái khả năng thực tế thì cái việc mà tự học vậy á, bạn thấy là cái người như thế nào?
Ừm. Bạn có thể hỏi lại câu hỏi được hông?
Ừm, hông biết là phù hợp với cái, kiểu, người Nhật.
Ờ, nó ảnh hưởng như thế nào à? Nghĩ là nó ừm, à, đó là một cái cái cái chuyện rất là ờ, sao ta, tức là nó đ là điều quan trọng nhất luôn, trong tất cả các kỹ năng mà bạn ph à, bạn phải có khi mà bạn, ờ, ngồi trên, ơ, giảng đường. Đó, khi nào ừm, nó cái ba bên cạnh đó là cái chuyện là bạn phải teamwork nữa, nếu mà bạn teamwork, bạn học với lại những người bạn, thì cá nhân bạn phải có phải tự chủ được cái chuyện đó. Và bạn cũng phải, ơ, hỏi hay những người bạn, và trao đổi những kiến thức mà bạn đang có với lại những người đó, và xem là, ờ, cái cái kiến thức và cái cách bạn nghĩ, suy nghĩ về một cái cái chuyện đó, nó có đúng hay không.
Ừm, ừm. Ừm, cũng đúng ha. À há. À. Ừm. Ừm. Ừm, hợp lý á ha. Hiện tại nha, trong thực tế thì có nhiều người mặc dù là có nhiều bằng cấp, nhưng mà về cái mặt, gọi là, thực tế đó, trong cái việc làm việc á, nó vẫn hơn ơ, nó vẫn hơi thua một chút xíu so với cái người mà tự học hỏi tốt, bạn có nghĩ như vậy hông?
Ừm. Ờm, thực ra đúng rồi, cái cái cái chuyện mà có bằng cấp thì nó vẫn, ơ, hơn về cái, ờ, ng mọi người hay hay đánh giá cao hơn là những người mà có tự tự học được. Cơ bản cái lý do nó nó ở nằm ở chuyện là, ờ, bạn có một cái bằng chứng nào đó, để chứng minh rằng là bạn đã học cái kiến thức đó rồi. Nhưng nếu như bạn, ờ, bạn bạn tự học ở bên ngoài, bạn tự trải và học trường đời, thì người ta sẽ không biết được là không có bằng chứng nào để cụ thể hóa cái cái hữu hình á, để, ơ, người ta có thể thấy được là bạn bạn có thể làm được việc gì, mà họ phải, ơ, phải là phải mất thời gian v kiểu kiểu như là, sự kiểm tra bạn qua cái quá trình bạn làm việc. Đó, thì nhiều nhiều doanh nghiệp thì họ sẽ không có muốn mất thời gian như vậy, và họ chỉ cần là muốn biết là bạn có đủ kiến thức hay là đủ kinh nghiệm trong cái việc đó hay không thôi, và họ sẽ thuê bạn, đó.
Ừm. Hợp lý. Ừm. Ừm, ừm, mình hiểu. Ừm, ừm. Ừm, ừm, mình hiểu. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Mặc dù nha, bạn là người có cái khả năng tự học tốt, bạn có thể làm việc tốt, nhưng mà người ta lại đưa ra cái tiêu chí tuyển dụng đó là bằng cấp chẳng hạn, thì bạn làm sao để bạn khẳng định khả năng để mà được tuyển dụng, khi mà bạn đang phải là, à, ganh đua với giấc là nhiều người bây giờ có rất là nhiều bằng cấp?
Ừm.